En matière informatique, est-ce que tu réalises, heu, des tests, par exemple, heu, des tests pour des logiciels et qu'est-ce que tu, heu, réalises comme test?
Alors, oui, tout à fait, heu, alors, pour le coup, heu, quel type de test ça ça va valoir, heu, heu, un peu, heu, par rapport à à n'importe quel projet, en fait, que je vais que je vais pouvoir gérer avec, heu, heu, des équipes ou non? En soi, le le test, heu, le c'est la prin c'est le principe, en fait, de, mmh, de faire en sorte qu'un logiciel, qu'un site web ou même qu'une application, heu, soit, hem, exactement comme le client voudrait, en fait, en soi, tu sais? Admettons tu tu achètes une voiture chez un concessionnaire, heu, tu veux une voiture bleue. Si le concessionnaire te ramène une voiture verte, tu vas pas être contente. <chuckles>
D'accord. Mmh. Mmh mh. Mouais. D'accord.
Pour le coup, c'est ça, c'est c'est le principe de faire en sorte d'amener un projet, de son début à la fin, toujours en assurant une qualité qui soit optimale.
OK. OK. Alors, du coup, heu, tes clients, en fait, heu, ils te demandent, heu, un logiciel, heu, particulier pour, heu, bah, pour leurs propres besoins, heu, donc, toi, est-ce que tu, hem, conçois le logiciel? Ou est-ce que, simplement, heu, tu pratiques les tests pour savoir s'ils sont, heu, compatibles avec les envies de tes clients?
Mmh mh. Le faire? Alors, heu, moi je suis plutôt dans la partie du coup du test et je vais plutôt m'appuyer sur une équipe, ce qu'on appelle de développeurs. Donc c'est des gens qui travaillent sur les ordinateurs, hein, qui permettent justement de, heu de donner vie, heu, de de rendre, heu, matériel et physique le le le souhait du du client. Admettons, heu, heu, si le client a besoin de, je ne sais pas. Enfin il il commence dans la vie, heu, dans la vie professionnelle, hem, il est passionné par la mode. Heu, il a envie de faire un un site web, heu, type, heu, catalogue. Catalogue de vêtements, heu enfin un type, heu, classique, heu, a Kiabi, heu, H&M, heu, tout ce que tu veux et bah, en soi, il va proposer son idée à une équipe et cette équipe va faire en sorte de la développer, pour justement qu'elle soit opérationnelle. Le truc, c'est que
Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Mmh mh.
c'est des gens, heu, bah, qui sont là dans l'actif. Le problème c'est que les, mmh, comment dire? Les envies d'un client peuvent totalement différer sur sur des plusieurs heu, sur plusieurs tons. Parce qu'un projet prend, heu, f je vais pas dire que ça prend p plusieurs années, mais un bon projet techniquement n'est jamais vraiment fini. Le principe ça va être de couvrir le plus de cas possibles, heu, sur les tests. Alors je m'explique, qu'est-ce qu'un cas possible? C'est, heu, ce qu'on appellerait un parcours, heu, d'utilisateur, donc admettons quelqu'un qui voudrait acheter un pull et bien la personne va aller sur le site, elle va cliquer sur les onglets, heu, vêtements homme ou femme, heu, peu importe. Puis dans la catégorie pull, va le sélectionner, heu, dans sa taille et son coloris préféré puis va l'ajouter au panier
N d'accord. Mmh mh. Moui. Mmh. Mmh mh.
si on arrive à faire en sorte que la commande soit validée, donc, heu, qu'il y a un numéro de commande qui soit généré et qu'on ait bien l'adresse et que c'est bien envoyé par, heu, par exemple, heu, après l'organisme de transport, on a validé ce qu'on appelle un cas utilisateur.
Mmh mh. D'accord.
Le but, dans ce genre de métier, c'est de valider le plus de cas et sur le plus de paramètres possible.
D'accord, bah, je comprends, en fait, heu, oui, c'est ça, il faut valider, par exemple, l'achat d'un article, heu, peut-être aussi le retour d'un article, le remboursement d'un article, c'est ça que tu veux dire? En fait, il faut vraiment, heu, couvrir le le plus de situations possibles.
Tout à fait, tout à fait. Exactement. En théo en méthodolo méthodologie classique, on prend, heu, ce qu'on appelle, en fait, un parcours, un happy path en fait, c'est le parcours le plus courant que la majorité des gens va utiliser. Alors, en soi, on pourrait y croire que, oui, mais, du coup, si, heu, je veux acheter, heu, hem, je veux pas acheter un pull, heu, mais je veux acheter des chaussures et bah, c'est pas grave, parce que le but, c'est juste qu'on ait 1 interaction complète avec toutes les fonctionnalités que propose le site, pour amener: «Je veux un pull» et ce pull arrive chez moi. Je veux ce je veux ce produit et ce produit arrive chez moi. On va faire en sorte de développer des, mmh, des tests qui soient intelligents, qui ne considèrent pas que le 1er cas, heu, ne parle que des pulls, le 2e cas parle des chaussures et cetera. Ça serait beaucoup trop redondant et là on est sur, heu, hem, du test qui est absolument pas efficace. On part vraiment sur, on a un élément, on veut que cet élément soit sélectionnable, cet élément doit avoir des couleurs, doit avoir une taille, doit avoir un prix et cet élément doit être mis dans le panier, qui doit toujours avoir la même caractéristique et envoyer au client.
Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh. Moui. Mmh d'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. En fait, le heu, au final, il faut que la, mmh, le comment dire? Le la la commande du client, heu, soit, heu, validée sous, heu, toutes ses formes, quoi, c'est ça?
Après oui? Exactement, c'est ça. Ensuite, en fait, c'est c'est c'est surtout pour éviter de s'éparpiller, on prend le che le chemin le plus le plus, heu heu, le chemin, le que les gens vont vont le prendre le plus et puis, après, on va faire des des comme on appelle, des cas de test limite. Donc, on va faire des choses qui permettent de voir jusqu'où on peut, entre guillemets, heu, «travailler» notre application avant qu'elle commence à dysfonctionner. Donc, on va essayer d'ajouter, heu, on ça peut être n'importe quoi, hein, pour le coup, heu, tout dépend encore du client et c'est le but d'organisation, heu, ça dépend aussi de la manière dont on travaille, ça, j'y reviendrai aussi a a après, c'est, heu, c'est intéressant dans le cadre de, heu, de ce genre de projet, heu, on va essayer, par exemple, d'ajouter 1 000-1 000 pulls, pour voir si, heu, le s le, mmh, le site peut tenir ce genre de de commande. On va essayer de lui faire on va vraiment c'est des l cas de test limite donc, on va vraiment essayer de faire en sorte de casser de casser le fonctionnement. Dès qu'on a des, mmh, des cas de tests qui sont validés, ben, on va faire en sorte de voir jusqu'où jusqu'à quel point elles sont validées, pour voir si la couverture de test est efficace.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Ah oui, d'accord. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais, jusqu'où le test peut tenir, en fai le site peut tenir, en fait, c'est ça? Mmh mh. Ouais, ouais, ouais, ouais et alors, du coup, heu, quand, heu, vous, hem, ne rajoutez comme ça plein de de de possibilités, heu, sur, heu, sur un site, hem, c comment, heu, enfin, j'ai envie de dire, heu, tu tu n'es pas seul à tester le site, je veux dire, vous êtes combien, alors, à à tester, heu, ben, heu, toutes les possibilités, heu, que le site offre, pour voir si, heu, ça ça tient ou pas?
Exactement, c'est ça. Oui. Alors, ça, c'est super intéressant comme question, heu, pour le coup, c'est, heu, le le principe de ce genre de projet quand il c il est surtout complexe, hem, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle, heu, du coup, avec les cas utilisateurs, on va utiliser ce qu'on appelle des features. Donc, en gros, c'est des parties, c'est des blocs, hem, du site, de fonctionnalités que, heu, des gens, heu, seront à pouvoir tester de manière asynchrone. Ça veut dire que, moi, aujourd'hui admettons, heu, je suis avec, heu, un groupe, donc on est 3 testeurs. Moi, ce matin, je dois tester les fonctionnalités qui sont liées au panier. Donc, je vais voi regarder si mon article va bien sur le panier, si le panier, heu, est bien validé et qu'il y a un processus de commande, heu, admettons, une 2e personne va plutôt aller sur l'onglet, heu, des menus déroulants pour aller catalogue. Donc, là, il va pouvoir regarder si, quand je clique sur l'article «pull», ça me renvoie bien sur le site avec, justement, heu, la page dédiée aux pulls et un autre, par exemple, qui va, hem, qui va tester si, effectivement, si le site est en anglais, est-ce que tout est bien traduit en anglais? C'est ça la puissance de ce genre de choses, c'est qu'en utilisant ce qu'on appelle des tickets, en fait, on permet de centraliser un testeur sur une tâche précise, afin que, bah, ce soit pas le le le le
Mmh mh. Oui. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oui.
que ce soit pas n'importe quoi et que tout ce soit, heu, complètement, hem, complètement testable, parce qu'on peut très bien essayer de tester une ave une, heu heu, une fonctionnalité qui n'est pas encore développée, ou on peut tester quelque chose qui n'est qui ne marche pas, parce que, heu, admettons, heu, la fonctionnalité qui en découle ne marche pas. C'est ce qu'on appellerait des tests de tests de régression, en fait. C'est les tests qui permettent, justement, de faire com de de voir si, quand on ajoute une autre fonctionnalité, ça ne ça ne casse pas l l'ancienne fonctionnalité, enfin, la fonctionnalité d'avant. C'est super important, parce qu'on peut très bien tout déployer et puis, heu, dès qu'on essaie de lancer et qu'on qu'on met ce qu'on appelle «en production» avec, heu, le client, si on fait pas ces tests au préalable, il y a un monde où ça marche pas.
Mmh mh. OK. Mmh mh. OK. Mmh mh. D'accord, oui donc heu, oui en en préalable il faut quand même, heu quand même faire les tests, avant de bah, de livrer le produit quoi en quelque sorte. Mais alors si par exemple bon, heu, vous livrez le produit parce que, ben voilà tout va bien. Et qu'à un moment, heu, bah, le site, heu, se plante, qu'est-ce que vous faites?
Exactement. Mmh mh. Alors, si le site plante heu, là on va devoir faire ce qu'on appelle des tests de performance ou des tests de charge. Ça veut dire, hem, alors déjà c'est un couac parce que normalement c'est des choses qui doivent être pris en compte c'est c'est-à-dire que, heu, ben, un site web c'est très bien, heu, s'il fonctionne mais s'il peut pas être déployé, heu, sur un en ligne, et beh c'est très compliqué. Donc on doit faire justement ce qu'on appelle des tests donc de charge qui permettent justement de savoir, si le site peut tenir la cadence sur un rythme normal. Et les tests de performance, où seront encore une fois jusqu'où le site peut tenir. Donc là on va générer, hem, une entrée de par exemple 100 000 personnes en même temps sur le site. Si il crache, hem, c'est qu'il y a peut-être un problème, heu, au niveau du code. C'est peut-être un problème, heu heu, ça ça peut être c'est c'est très complexe les les tests de performance. Parce qu'en soi, c'est c'est vraiment dans l'aspect technique, heu, et non fonctionnel. Puisqu'en fait dans le test, on a, hem, 2 grands types de tests, on a les tests fonctionnels, qui sont liés à tout ce qui est bah, fonctionnalités. Donc, heu, vraiment savoir si, heu, le panier, heu, peut être, heu heu, peut être, heu, acheté. Est-ce que le produit peut être mis dans le panier? Et les tests non fonctionnels qui sont là plutôt dans l'ordre du technique. Donc, heu, tout ce qui est derrière, donc les performances, heu, et cetera, quoi.
Mmh mh. Mmh mh. OK. Mmh mh. Ah oui. Mmh. Mmh. Mouais. Mmh mh. Moui. Mmh. Mais alors comment vous faites, heu, par exemple pour, heu, simuler, heu, l'arrivée de 100 000 personnes sur le site, en même temps?
Alors, on va utiliser ce qu'on appelle des tests automatisés. Donc, ça veut dire qu'on va, heu, utiliser des robots, tout simplement, des robots qui vont avoir une tâche et on va les démultiplier, suivant tous les parcours qu'on va faire avec ce qu'on appelle des jeux de données. En fait, un jeu de données, c'est un gigantesque tableau dans lequel on va expliquer au client, heu, son nom, son prénom, son adresse mail, son mot de passe, heu, ce qu'il veut sur le site, hem, son temps de réponse. Bon, ben, parce que forcément, heu, aussi on on va au niveau des tests de performance et on voit à quel point le le site tient et combien, admettons, de parcours, on peut faire.
Mmh mh. Ah, ouais! Ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mmh mh.
On peut encore plus mettre à l'épreuve, si on fait ce qu'on appelle, hem, des tests, heu, de compatibilité. Donc, on va faire des robots qui soient sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur.
D'accord. Mmh mh. Ah! Mais c'est incroyable quand même, hein!
C'est c'est toute la puissance du test, heu
Ah, franchement c'est ouais, ouais, c'est vraiment, heu, stupéfiant et alors, heu, donc, à partir de là, heu, les robots font les tests et heu, bah, si, heu, il y a des choses à corriger, à ce moment-là, c'est là que vous pouvez les corriger?
Oui. Totalement, on va faire, heu, ce qu'on appelle un relevé d'incidence ou un relevé d'anomalie, on va expliquer et c'est ça qui est bien, quand justement, on on peut essayer de, mmh, de diviser tout en petits blocs, on sait exactement, heu, où est l'incident. C'est pas, heu, admettons entre la ligne 1000 et la ligne, heu, 14 000 parce que des fois les les codes professionnels font entre 100 000 ou 200 000 codes l lignes de code, à peu près. C'est c'est c'est c'est compliqué de s'y retrouver et du coup et on fait ce genre de choses pour justement établir, heu, on peut aussi, heu, faire ce qu'on appelle des, hem, ça c'est plutôt le l'aspect, heu, de programmation, mais, heu, on essaie de capturer les, hem, les anomalies et après on les renvoie dans un, heu, on pourrait appeler tableau d'anomalie. C'est-à-dire que, du coup, on fait l'exécution du test. Peu importe si tout le monde réussit ou tout le monde ne réussit pas, à la fin on va voir qui a a réussi ou non. C'est pour éviter justement que le code soit un peu trop, heu, imbuvable
Mmh. Mmh mh. Moui. Rah, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Mmh mh. Mmh, d'accord. Mmh.
et heu, voilà.
Mmh mh. Mmh, d'accord et hem, je voulais aussi te demander, quand un client, heu, donc fait une demande pour, heu, le site, bah, de son entreprise, son magasin, hem, est-ce qu'il est déjà arrivé que, heu heu, ce soit une demande que, heu, bah toi et et tes équipes, vous n'avez, hem, pas pu, heu, véritablement mettre en œuvre, heu, tel que le client le le voulait? C'est-à-dire, est-ce que parfois il y a des demandes, heu, pour lesquelles, ben, c'est c'est tout simplement pas possible, en fait?
Oui. Mmh mh. Alors oui, ça peut arriver et et ça arrive gé ça c'est arrivé généralement, heu heu, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, <chuckles> hein. Non, parce que, bah, c'est normal, hein, le le client, heu heu, n'a pas toutes les enfin, si le client nous donne de l'argent pour faire ce genre de truc, de je ce genre de choses, c'est qu'il veut juste un produit qui marche et on comprend, c'est c'est normal. Le truc c'est que, heu, là, on va arriver à un autre point qui est très important, c'est ce qu'on appellerait les méthodologies de travail. On va on va les scinder en 2, donc on a les méthodologies plutôt classiques, qu'on qu'on qu'on apprend au tout début, donc, heu, le client, heu, cahier des charges, heu, ou, heu, comment pour, hem, pour expliquer rapidement, le client veut un produit et ce produit, il l'aura, mais quand il sera fini. C'est-à-dire que le client n'a pas de regard sur le produit. Il y a pas de 1re version, 2e version, 3e version. À partir du moment où le produit n'est pas fait, le client ne le voit pas. C'est nous, avec le cahier des charges, qui font, heu, qu'on teste tout. Donc là, le problème c'est que le client, bah, il est vu qu'il a pas regard au niveau du du projet, c'est il y a un monde où effectivement, heu, il y a une fonctionnalité qui va pas et vu que cette fonctionnalité découle de plein d'autres, eh beh, il y a un moment où c'est vrai qu'on peut relancer le projet presque de 0.
Mmh mh. Mmh. Mmh. Oui. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ah! OK, d'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ah oui, carrément, mmh.
Une autre manière, justement, de pouvoir faire en sorte que ce problème soit minimisé, c'est ce qu'on appellerait les méthodologies agiles. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est beaucoup de bonnes pratiques qui font que, tous les jours, on a des petites q heu, réunions pour savoir ce qu'on a fait et ce qu'on fera demain et heu, ce qu'on va faire aujourd'hui. Toutes les semaines, heu, on peut faire ce qu'on appelle des des sprints. Donc, en fait, c'est des itérations qui durent entre 1 semaine ou 2 semaines, dans lesquelles on a une tâche en commun et à la fin de ce de ce sprint, on présente au client ce qu'on appelle un livrable. Donc, quelque chose qui a de la qualité pour lui et il donne son feu vert ou, heu, il veut, par exemple, retourner le la chose. Donc, on fait une 2e itération et on lui propose la 2e version. Ça permet, justement, hem, d'éviter de tout casser si jamais le client, heu, a un problème simplement.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh, ouais. D'accord. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, effectivement et puis, au moins, bah, heu, ça lui permet, lui, d'avoir un déjà un 1er regard sur, heu, bah, sur le projet, voir un petit peu si, heu, ça va dans dans le bon sens pour lui, quoi. Mmh mh. D'accord, écoute, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, merci.
Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, j'ai apprécié aussi.